Zum Beispiel?
Also, ihre Waffeln. Ich habe noch nie wieder so gute Waffeln wie bei meiner Oma we was?
Mit viel Butter, meintest du? Mit viel Butter, oder was? Waren das die?
Ähm, ja, da war bestimmt auch viel Butter drin. Auf jeden Fall waren diese Waffeln total lecker. Ich mochte auch die Kartoffelpuffer. Meine Mutter, die hatte ja nie Kartoffelpuffer selber gemacht, sondern immer irgendwelche fertigen im Tiefkühlfach gekauft und das schmeckte irgendwie ganz anders, wenn man das bei Oma gegessen hat und die hat die frisch aus den Kartoffeln aus'm Garten zubereitet.
<chuckles> Ja. A ah. Ja. Ah, also, selber sogar angepflanzt.
Ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, dass die Landwirtschaft hatten und da hatten die ihre eigenen Kartoffelfelder und ihre Apfelbäume im Garten hatten sie natürlich auch und dann gab es frisches Apfelmus, was Oma auch selber gekocht hatte. Also, äh, da kam viel aus'm eigenen Garten.
Ja.